जी, तो देखिए ना जब हम विदेश जाते हैं ना तो हम थोड़ा असुरक्षित सा महसूस करते हैं। तो मतलब आप बताइए कि जब आप विदेश गईं थीं ना तो मतलब आपको मतलब अ, किसने अ, सबसे मतलब किस व्यक्ति ने आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराया? और मतलब आपकी विदेश यात्राओं के दौरान ना आपको सबसे सुरक्षित महसूस कराने में किस व्यक्ति का या फिर किस चीज़ का अ, किस न चीज़ ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? आप इस बारे में ज़रा बताएँगी।
जी, बिल्कुल अ, मैं आपको बताऊँ ना तो अ, जब मैंने पहली बार विदेश यात्रा की ना तो मैं अगर अपने घर से बोलूँ तो मैं अकेले गई थी। और कुछ ऑफिस की जो ट्रिप्स होती हैं ना तो उसके ज़रिए मुझे एक ट्रिप मिली थी विदेश की और अपने ऑफिस से भी मैं बताऊँ तो मैं अकेले ही थी। और घर से भी अकेले थी मतलब अगर कहें कि अपने में अगर हम बोले ना तो कोई भी नहीं था मेरे पास मैं खुद अकेले थी। और अ, सही बताऊँ तो मैं जाना भी नहीं चाह रही थी ऐसा लग रहा था कि क्या ही करेंगे अकेले जा के कोई भी अपना नहीं है। अ, लेकिन फिर सबने समझाया हस्बैंड ने समझाया, दोस्तों ने समझाया कि, "अरे, तुम पागल हो क्या? किसी को ट्रिप नहीं मिलती और तुम्हें मिली है तुम जाना नहीं चाह रही हो।" तो ऐसे करके मैं गई और खैर वो होता है ना कि पहली बार जब आप कहीं बाहर जाते हो और वो भी विदेश ही चले गए सीधे, तो थोड़ा-सा डर तो लगता ही है कि पता नहीं कैसा होगा? क्या होगा? किसी को जानते नहीं हैं। अ, लेकिन एक ग्रुप था क्योंकि आप ट्रिप पे हो तो एक अच्छा खासा ग्रुप था जैसे अगर मैं अ, दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो यहाँ से 4 लोग थे। और भी पूरे अ, इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो हर जगह से 1-1 2-2 लोग आए हुए थे तो कुछ 15-20 लोगों का वो ग्रुप था। तो खैर हम लोग ग गए और अ, मुझे तो मैं सच बताऊँ ना काफ़ी सारी चीज़ें तो पता ही नहीं थी कि कैसे करेंसी चेंज करवाते हैं और किस जगह से चेंज होगी, ए, ये सब कुछ मुझे कुछ भी नहीं पता था। हालाँकि जो हमारे गाइड थे ना वो उन्होंने बहुत मदद की। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि अ, वो गाइड है एक दोस्त की तरह से वो हर जगह अवेलेबल थे और अ, खुद से साथ-साथ थे। ऐसा नहीं था कि मतलब अ, उ उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया और हर किसी की वो बहुत अच्छे से मदद कर रहे थे हर किसी की। तो जबकि ऐसा नहीं होता है मतलब अगर गाइड भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी वो व्यक्तिगत चीज़ों में भी आपकी मदद करें। तो उन्होंने काफ़ी मदद की मेरी। सच में।
हुँ। जी, बिल्कुल। अ, बहुत ही अच्छी बात है कि किसी ने आपको मतलब गाइड किया क्योंकि सच में ना अ, मतलब अनजान अ, विदे मतलब आप शहर में जाने में ही कितनी हिचकिचाहट होती है एक मतलब, है ना? पर अगर आप विदेश ही चले जाएँ, किसी अलग जगह पे ही जा रहे हैं आप, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो मतलब सच में मतलब वहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब अलग महसूस हुआ ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, ये बताइए कि क्या कोई विशिष्ट व्यक्ति था मतलब जैसे कोई स्थानीय निवासी अ, मतलब या फिर अ, मतलब कोई सहयात्री अ, या मतलब जिनके कारणों ने ना आपको मतलब विदेश में सु सुरक्षित महसूस कराया कि हाँ, मतलब उन्हें थोड़ा बहुत जानकारी भी थी कि हाँ, मतलब थोड़ा एक अ, जो होता है ना कि कई लोगों को जानकारी होती है पहले से कि क्या करना है? कैसे करना है? तो था कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ?
बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। अ, हाँ, मैं आपको बताऊँ ना, तो अ, जो अ, रूममेट्स हम लोग बन गए थे ना, जैसे एक रूम में 2 लोग थे। है ना? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ दिल्ली एनसीआर से अगर मतलब अ, जहाँ से मैं थी, वहाँ से 4 लोग गए हुए थे। अब वो अ, हालाँकि उन ह एक-दूसरे को जानते नहीं थे कोई भी। <clears throat> लेकिन जब हम वहाँ मिलें ना ब कहें तो एयरपोर्ट पे, तो वहीं से बातचीत की शुरुआत हो गई थी और सबसे अच्छी बात पता है क्या रही? कि जब हम वहाँ पहुँचे, तो उनमें से ही एक थीं जिनसे मेरी बहुत अच्छी बात-चीत रही पूरे रास्ते। वही मेरी रूममेट थीं। तो अ, मतलब इतना मज़ा आया उसके बाद, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं दूसरी जगह आए हैं और पूरी-पूरी रात पता है, इतना ज़्यादा बॉन्ड हो गया था कि पूरी-पूरी रात निकल जाती थी और हम सोते ही नहीं थे और पता चला कि भईया 9 बजे आपकी बोर्डिंग है। 9 बजे आपको पहुँचना भी है और कहीं 5 बजे 6 बजे हम सो रहे हैं। तो मतलब ऐसे भागते-भागते पहुँचते थे कि, "अरे यार, बस निकल जाएगी।" क्योंकि देखिए, अगर आप ग्रुप में गए हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा भी होता है ना कि आपको दूसरों के हिसाब से भी चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से ही चल सकते हैं। तो आपको ऑनबोर्डिंग करेंगे तभी आप सारी चीज़ों को देख पाएँगे। तो मतलब इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था और एक-दूसरे की केयर करना, जैसे कि अब हम रास्ते में हैं, तो साथ-साथ रहना और कोई नए व्यक्ति मिलें। जैसे होता है ना विदेश में कई लोग मिलते हैं अलग-अलग तरीके के, तो वहाँ पे अ, साथ में रहना, साथ में बात-चीत करना, कोई अलग से आया कि, "अरे! ये बोलना है, वो बोलना है।" तो साथ में मदद करना। तो मतलब बहुत अच्छा वो बॉन्ड हो गया था, जो मेरी रूममेट थीं। और मैं सही बताऊँ ना, इतना अच्छा बॉन्ड बना कि काफ़ी समय हो गया मुझे गए हुए अ, लेकिन आज तक भी हम एक कहें तो दोस्त की तरह से आज भी जुड़े हुए हैं एक-दूसरे से।
हुँ। हाँ जी। हुँ। बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा ऐसे दोस्त मिल जाएँ ना जो मतलब यात्रा में साथ दें आपका हेल्प करे हर चीज़ से, है ना? और मतलब आपकी देखभाल करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस भी होता है क्योंकि एक तो मतलब साथ वाले घरवाले साथ नहीं होते। कोई क्लोज़ साथ नहीं होता। ऊपर से मतलब कई बार ऐसे लोग भी टकर जाते हैं कि जो आपको मतलब बिल्कुल सीधे मुँह बात भी नहीं करते, है ना?
बिल्कुल। सच में, हाँ।
तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपको मतलब अ, जो आपके सहकर्मी थीं आपके साथ थी जो भी आपकी सहयात्री थी वो मतलब आपके अच्छे थी, है ना? बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ना सुरक्षा की भावना पैदा करने में ना आपके परिवार या फिर दोस्तों की मतलब भूमिका का वर्णन मतलब करना अ, करें ज़रा मतलब अ, मैं जानना चाहती हूँ कि भले ही वे ना शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद नहीं थे मतलब पर अ, मतलब अ, इस बारे में ज़रा अगर आप बताना चाहें तो?
हाँ, बिल्कुल। अ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं तो जाना ही नहीं चाह रही थी। फिर सभी लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि, "नहीं-नहीं तुम्हें जाना चाहिए, ऐसे तो मौका कभी-कभी मिलता है और तुम छोड़ रहे हो।" तो बल्कि मेरे हस्बैंड ने भी और उस टाइम पे मेरा छोटा बेबी था। तो अ, मतलब होता है ना कि अ, मतलब एक जो माँ का दिल होता है ना? वो ऐसा होता है कि नहीं यार कुछ भी दुनिया में कुछ भी छूट जाए अ, लेकिन जो अपने बच्चे को हम एटलीस्ट देखिए पूरा दिन हम ऑफिस में रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं रात को वो मेरे पास ही सोता था, और होता है ना कि बच्चे से जुड़ाव एक माँ का बड़ा ही अलग होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 4 दिन कैसे रहेगा मेरे बिना? और चलो दिन की बात तो अलग है और सच में पता है जब जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे अ, मतलब फ्लाइट में गई ना और वीडियो कॉल किया अपने बच्चे को। तो मतलब वो रोने लगा और मैं आपको बताऊँ मैं भी रोने लगी वहाँ पे और बल्कि जो मेरे बराबर में एक लेडी बैठी थी वो भी मुझे देख रही थी। फिर ऐसे ही उ इंग्लिश में ही उन्होंने कुछ बातचीत करी कि अ, इट हैपन्स ये वो फलाना-ढिकना और <clears throat> कहीं न कहीं उन्होंने मुझे कंसोल किया। मतलब अ, मैं कहूँ ना उस यात्रा में मुझे जितने भी लोग मिलते गए अनजान लोग अ, वो कहीं ना कहीं उनसे एक जुड़ाव सा होता चला गया। और ऐसा कोई भी नहीं मिला मुझे अ, जो मैं ये कहूँ कि अरे ये कैसा इंसान था? क्यों ऐसा मिला क्यों क्यों ऐसे लोग मिले? सच में और
हम्म।
जितना मैं डरी हुई थी और पता है सबसे बड़ी बात कि अ, रोज़ आना वीडियो कॉल पे बात करके, और कि अरे तुम चिंता मत और यहाँ सब संभल जाएगा। क्योंकि देखिए जब आप बाहर जाते हैं ना तो सबसे बड़ी चिंता जो मुझे थी वो मुझे अपने बच्चे की और अपने घर की थी। कि उसको लोग कैसे संभालेंगे कहीं न कहीं? क्योंकि रात को तो वो मेरे पास ही सोता था और मेरे बिना सोना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसमें भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मतलब डेली से वीडियो कॉल करके और दिखाते थे कि देखो सो गया है। ऐसे है वैसे है तो देखिए इससे क्या होता है ना आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है कहीं न कहीं आप बाहर हैं तो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहीं तो बड़ा ही अच्छा था, और सभी लोगों ने मतलब मैं बोलूँ कि मेरे घर के परिवार के सब लोगों ने मेरी अ, उस चीज़ में पूरी मदद की कि हाँ ठीक है मैं वहाँ अच्छे से एन्जॉय करूँ यहाँ के बारे में ना सोचूँ। तो कह सकते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमेशा होता है ना कि घरवाले तो हमेशा ही गाइड करते रहते हैं, "अरे तुम यहाँ अकेले मत जाना, तुम ऐसे मत करना, तुम वैसे मत करना।" तो ये सब तो चल ही रहा था कहीं न कहीं।
<clears throat> हाँ, जी। हम्म। बिल्कुल और बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ना मैंने अक्सर देखा है, सुना है कि ना मतलब ना अ, जब अ, हम हमारी शादी हो जाती है, है ना? तो हमें ना मतलब ससुराल वाले ऐसे कहीं जाने नहीं देते हैं कहीं पे भी। और ना बहुत कम सच में बताऊँ कि बहुत कम ऐसी मतलब अ, लेडीज़ होती हैं जिनके घर में मतलब ना, इतना मतलब अच्छा परिवार उन्हें मिल जाता है कि मतलब, है ना? कि मतलब जिनको सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, जैसे कि आपके हज़्बन्ड ने किया, आपके परिवार वालों ने किया आपको सपोर्ट। है ना? आपको भेजा ब बच्चे का ध्यान रखा इतने अच्छे से। है ना? और मतलब भेजने के बाद भी गाइड किया अच्छे से क्योंकि अगर लड़झड़क अ, झगड़ के हम मतलब चले भी जाते हैं ना कहीं, तब भी मतलब सुनना पड़ता है तानें वग़ैरह। पर बहुत अच्छी बात है कि आपके
सही कहा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं तो खुद ही मना कर चुकी थी कि नहीं जाना। <laughs> लेकिन अ, मतलब जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रेरित किया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता है? ऑफ़िस में भी सब लोगों को ऐसा था कि, "अरे! तुम्हारे जैसी पहली लड़की हमने देखी है कि किसी को इतनी अच्छी ऑपर्च्युनिटी मिली है और वो मना कर रही है।" अ, तो मेरा यही था कि मतलब मुझे थोड़ा-सा था कि मैं थोड़ा पारिवारिक रूप से अ, थोड़ी-सी भावुक हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं जाना है, तो परिवार के साथ जाना है या खास दोस्तों के साथ जाना है मतलब थोड़ा-सा ऐसा मेरा रहता है। तो अ, वही कहते हैं ना
हाँ, वही। हुँ। हुँ। नहीं, नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपके हज़्बन्ड ने आपको इतना सपोर्ट किया उस टाइम पे और भेजा। है ना? सबसे बड़ी बात है विदेश भेजा। मतलब इधर-उधर तो चलो, कोई भी भेज देता है, पर सच में ना एक अच्छी बात है। अच्छा, क्या कोई सुरक्षा उपाय या फिर जानकारी मतलब अ, आप साझा करना चाहेंगी? कोई सरकारी सेवा मतलब जैसे कि अ, दूतावास सेवाएँ या फिर या मतलब यात्रा अलर्ट थी मतलब जिसने ना आपको विदेश में सुरक्षित महसूस कराया?
जी। हाँ, हाँ, सच में। <laughs> जी। अ, हाँ, मैं इसके लिए अपनी जो हमारे गाइड थे ना और जो टीम थी हमारी जो अ, कहें कि, उसको मैं बहुत ज़्यादा प्रेज़ करूँगी क्योंकि हर मोमेंट पे उन्होंने मतलब ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि कुछ नई जगह हम लोग हैं। उन्होंने हर जगह गाइड किया कि अ, कैसे आपका बोर्डिंग पास, कैसे क्या चीज़ें, कैसे आपको जाना है, कैसे कहाँ जाना है, कहाँ सामान रखना है। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद भी जब जहाँ-जहाँ हम लोग घूमने जाते थे ना, तो वो साथ में पूरे प्रॉपर गाइड करते थे। मतलब एक होता है ना, कि कुछ लोग लीनिएंट हो जाते हैं कि चलो अब तो जा ही रहे हैं, पैसे तो मिल ही रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मैं आपको सही बताऊँ, वो जो गाइड थे ना, वो अ, जैसे होता है ना, कुछ लोग आपको मिलते हैं और हमेशा के लिए वो कहीं न कहीं आपका उनसे कॉन्टैक्ट बन जाता है। तो उनके साथ भी, आज भी, और पता है बाद में तो हम निकलते हुए ये भी हुआ कि, "चलो अब हमें कहीं पर्सनल भी घूमने जाना होगा ना, तो हम आपको ही बोलेंगे और अ, आप ही हमारी जो ट्रिप है वो अरेंज कराना।" तो इतना तक हो गया था क्योंकि बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। और आज भी वो जुड़े हुए हैं, आज भी अ, कहते हैं कि अ, जैसे बात-चीत होती रहती है, कभी व्हाट्सएप पे, कभी ती त्योहारों पे। तो हाय हेलो इस तरह से चलता रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा तो किसी के पास समय नहीं है बातचीत करने का। अ, लेकिन हाँ, एक होता है ना कि कॉन्टैक्ट में रहना, एक दूसरे को जानना-पहचानना, तो वो आज भी जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर फ अ, फ़्यूचर में कभी कोई ट्रिप प्लान करूँ मैं विदेश की, तो बिल्कुल उन्हीं को कहना चाहूँगी मैं।
उम, हुँ। उम, बहुत ही अच्छी बात है और कहना भी चाहिए ऐसे लोगों को, साथ रखना चाहिए, है ना? जो मतलब अच्छे से मतलब, मतलब हमेशा अच्छे से पेश आते हैं, और हर किसी के साथ तो जाया भी नहीं जाता है कि मतलब इतना दूर, है ना। तो मतलब एक जो हमारे सहयात्री होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब, है ना? जैसे कि हम हैं, मतलब अ, वैसे ही हमारे नेचर के साथ मिलना चाहिए, है ना? वही है। चलिए तो आपसे इस टॉपिक पे बात कर कर ना, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से आपने सब कुछ बताया और मतलब, मैं आशा करती हूँ कि हमारी दोबारा बात होगी, धन्यवाद।
बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात। जी, बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।